Mentre con la tua famiglia è mai successo che, ehm, magari, tu volevi tenere più n tuo spazio personale e, magari, in qualche situazione in cui volevi, non so, magari, pensare a una determinata questione, ehm, e quindi volevi un po' di spazio personale, no, ti è mai successo di ma di mantenerlo oppure ti hanno sempre un po' invaso, ecco?
Mh. In realtà, mhmm, nella mia famiglia, diciamo che non sono molte invadenti, eh, sotto questo punto di vista, posso dire che, veramente, nessuno della mia famiglia è invadente. Vabbè, magari, ogni tanto, mio fratello, ma neanche più di tanto, in realtà. Cioè, l'unico spazio che invade <laughs> i fratelli sì, sempre specialmente i più piccoli, capito? <laughs>
Mh-mh. Vabbè, i fratelli sono sempre così. <chuckles> Sì. Vero. <chuckles>
Quindi no, non ho mai riscontrato problemi con la mia famiglia sotto questo punto di vista. Poi penso che, comunque, mhmm, con loro sia diverso, perché ehm, come dicevo prima, ehm, diciamo che, mhmm, il tutto dipende anche dal tipo di relazione che hai con la persona, da da chi è la persona. Se, banalmente, io parlo in maniera super ravvicinata con mio cioè con il mio fidanzato, banalmente, cioè non è che mi dia così tanto fastidio, ma se è qualcun altro, mi, mhmm cioè, mi mette un po' in soggezione la cosa. E, allo stesso tempo
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Per esempio, sul lavoro come lo gestisci?
Uhm, con il lavoro, uhm, in realtà io l non ho ancora lavorato in tutta cioè in tutta la mia vita non ho ancora mai avuto modo di, mhmm, di proprio lavorare al cento per cento. Ho avuto delle piccole esperienze, poi, vabbè, i tirocini, tipo, banalmente, domani ricomincio il tirocinio. Ma non ho mai riscontrato un problema del genere, in realtà.
Ah, okay, okay. Mh-mh. Sì.